Então, eh, eu gostaria de conversar contigo à respeito de um uma questão que eu tenho, assim, eh em relação à crítica, sabe, eu quero saber como é que eu posso lidar com a crítica, sem perder a confiança em mim mesma.
Então, vo você não conversa Uhum. Entendo. É que sempre é uma coisa tão interessante essa questão, né, porque, às vezes, as pessoas elas pensam ah, elas chegam em um pon em um momento da vida que pensam, assim: "Será que eu sou, quem as pessoas estão falando, porque estão me criticando ou será que eu sou quem eu acredito ser?" Né, e aí entra um momento porque essa influência, às vezes, ela é tão poderosa que a pessoa se questiona, né, fala: "Será que eu realmente sou quem eu acredito ser ou não?" Porque as pessoas são porque é é uma coisa até eh, essa influência externa, né, de de do do quanto dessa crítica, o quanto isso é capaz de te abalar que você começa a se questionar, <chuckles> sobre o quanto você pode confiar em si mesma, né. Mas você pode me contar mais um pouquinho? Eu vou tentar te ajudar o máximo que eu puder.
Uhum. É, exatamente. Uhum. É exatamente isso. Ai, obrigada, eu realmente estou precisando dessa ajuda. E é exatamente assim, que eu me sinto, sabe, eu acabo questionando muito, eh, da minha capacidade. Então, eu sempre acabo levando a crítica, né, como algo pessoal, sabe, eu nunca vejo, assim, como: "Ah, de repente isso aqui é para eu melhorar, para para eu me desenvolver", sabe, que isso racionalmente é é o que eu deveria pensar, mas não é o que acontece quando eu percebo ali que uma pessoa está querendo ser mais, eh frontal, mais direta, sabe, e e aí eu fico realmente muito preocupada e fico achando que eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou, né e e e duvidando mesmo da minha capacidade né, eh, das minhas habilidades e isso realmente, tem me travado, porque eu preciso crescer e eu só vou desenvolver na minha área seja a área profissional, né, na área relacional, se eu ouvir as pessoas né, se eu tiver um feedback, mas eu acabo que eu reajo mal, sabe, à crítica, porque eu já tenho uma insegurança, em relação a mim mesma.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Aham. Claro. Uhum. Então isso piora um pouquinho o ce o cenário dentro de você, né, de pensar que de repente olha, esse é um ponto muito interessante porque, assim, às vezes, eu acho que é muito interessante você primeiro perceber se a crítica realmente ela é direta a você ou se é alguma coisa, ah, falada ali que de repente você tomou para si pela sua sensibilidade naquele momento, né. Porque, às vezes, as pessoas elas estão tão sensíveis a um momento de vida, que uma uma frase, uma palavra, um jeito de falar pode acabar afetando, ou se de fato é algo que é diretamente a você: "Olha só, vou segurar na tua mão, e eu estou te falando isso aqui, você está errando ou você está fazendo alguma coisa que não está legal". Então às vezes quando essa coisa ela é meio jogada ao léo, ela não tem um destino, o destino é a pessoa que estiver mais sensibilizada, né.
Uhum. É. Uhum. É, é, exatamente. E geralmente sou eu sou essa pessoa porque porque, assim, eu mesma já tenho um péssimo hábito de me criticar.
Uhum. <chuckles> Uhum.
Então esse é um fato também importante de ressaltar, né, e eu já sou uma pessoa exigente comigo mesma. Então quando vem a alguma coisa, assim, muito vaga, né, por exemplo, aí mesmo que eu fico sem perceber qual a intenção da pessoa, né, se a pessoa realmente está querendo, eh, me ajudar
Com certeza. Uhum. Hum.
ou se simplesmente ela está Enfim.
Mas o que você está falando é realmente direcionado a você ou é por exemplo, assim, só para eu entender melhor e tentar te ajudar. De repente você está em um grupo de amigas aonde alguém comenta, faz um comentário ali que você entendeu que foi para você, e toma isso para si, ou quando é você pessoalmente ali com uma pessoa olhando nos seus olhos e falando essa crítica? Porque isso também faz muita diferença, né. Então, assim, qual é o cenário que mais te aflige? É é o a conversa ao léo como eu mencionei ou é mais esse papo reto, direto, assim?
Hum. É. Eh, as duas coisas, sabe. Mas eu acho que eh, esse ao léo, ele me deixa confusa
Uhum. Uhum.
É, porque um cada um me me traz um um resultado, sabe, interno. Um me deixa confusa, sabe, e aí eu fico ali: "Ai meu Deus, que que ela está querendo dizer com aquilo?" E aí eu tenho a tendência de achar que sempre é mau, né, não é que nunca é positivo, é sempre mau. E tem também, eh, a minha dificuldade com as pessoas mais frontais, aquelas que falam a verdade mesmo, sabe, mas aquela daquela forma mais objetiva, né, e e eu por ser uma pessoa mais sensível, eu acabo que que sinto como uma dureza, sabe, e e aí acabo reagindo muito mal e acabo fazendo isso no final das contas que é: duvidar de mim mesmo, da minha capacidade, né. E aí eu fico: "Poxa, realmente ela está falando aquilo, mas é porque, ela está vendo isso ruim de mim e e se calhar eu tenho isso mesmo ruim, né". E só que eu vejo isso como uma uma agressão, sabe, eu eu eu reajo mal a isso.
Sim. Uhum. Aham. Certo. Uhum. Uhum. É. Uhum. É, eu entendo você, eu valido muito o seu sentimento, porque como eu disse, eu acho que tem muito a ver também com o seu momento. Né, pode s pode ter a ver com a sua personalidade? Pode, mas eu acho que isso é muito mais relacionado ao seu momento, porque talvez se você estivesse num momento de vida onde você tem maior segurança das suas decisões, das tomadas, assim, de vida, talvez isso não te afetasse tanto. Mas, de repente, ali numa vulnerabilidade, tudo acaba sendo, né, u algo pessoal. Eu a te tem até um vídeo que está circulando na internet de uma moça, eu vou te contar isso rapidinho, pra você entender o meu ponto de vista. Ela disse que uma amiga dela muito assim, muito próxima, quase vizinha, ela contou que perdeu o bebê. E, essa menina que tá contando o vídeo falou assim: "Gente minha sogra tinha acabado de morrer, então, tipo, eu estava muito mal, eu estava muito abalada e eu estava" Então eu falei: "Olha o se meus sentimentos, você acabou" ela tinha acabado a descobrir que estava grávida e o bebê, né, acabou sendo um aborto espontâneo e tal. E ela falou: "Para mim não foi realmente um problema, para mim o problema era que eu estava vivendo a perda de uma pessoa querida e tal, então eu acabei meio" E depois de uns dias encontrando minha amiga ela ela me questionou, falou: "Puxa vida, você não foi presente na minha vida". E eu fiquei muito mal, e essa moça do vídeo conta que é quando ela sentiu isso ela falou assim: "Puxa eu tenho que ser mais, é é, empática nessas situações, eu tenho que ser melhor". E logo em seguida uma outra amiga, também teve um aborto espontâneo, uma amiga que estava em outro país e tal e acabou contando. E ela falou que foi super solidária, falou assim: "Não, olha só por favor conversa comigo, me liga mais tarde, eu vou estar disponível, eu quero conversar". E essa amiga virou e falou assim: "Cara, está tudo bem. Para mim assim, eu não eu não preciso do seu apoio, para mim aconteceu, vou continuar tentando e está tudo legal". E o que ela trouxe nesse vídeo, justamente o que está circulando nas redes, é isso, é que ninguém sabe o que está dentro do outro, às vezes as pessoas, de repente, façam esses comentários pra você, ah, nem nem esperando, né, uma reação negativa ou ou algo que fa vá vá te trazer essa reflexão, esse sentimento. Às vezes a pessoa não conhece tão bem esse campo aí dentro de você. Então, naquele momento, pela vulnerabilidade que você tá sentindo, eh, você acaba recebendo dessa maneira. Mas assim, você já tentou
Uhum. Uhum. Uhum. Faz sentido. Hã. Não, pode falar. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Olha. Aham. Uhum. É, verdade. Às vezes não é nem intenção da pessoa, né.
Não é. Às vezes a pessoa tá querendo tá sendo amiga do jeito que dá ali naquele momento, né, isso eu quero dizer assim. Eh, então é o que eu quero diz o que eu quero chegar nesse cof contando esse caso é assim: eh, tem que ser muito realmente explícito, falar muito abertamente sobre como você se sente. E se essa conversa como a gente falou lá atrás for ao léu, eu acho que tem que ser mais encarado olho no olho, de de segurar na mão e falar assim: "Então vem cá, o que que você quer dizer com isso?" E é exatamente. "O que que você quer dizer com isso? Isso foi pra mim ou não?" Eu sei que até parece um pouco, eh, ruim fazer esse comentário mas, é importante entender qual é a mensagem que essa pessoa tá tentando passar e se, de fato, é pra você, porque, de repente, nem seja e, de repente, seja algo ali falado no momento exato, então, e para você imagina a a carga que é já está vivendo o seu momento de vulnerabilidade, e e talvez entendendo as coisas de uma maneira que não é o que a pessoa tentou expressar. Então, eu sei que o que eu vou dizer é mais do mesmo, porque o diálogo sempre resolve, mas às vezes as pessoas elas estão envolvidas no universo que elas não não não pensam que uma coisa tão simples pode resolver, mas o diálogo pode, exato uma conversa, um bate-papo. "Olha, você quis falar isso pra mim? Foi diretamente? o que você quis dizer com isso? Deixa eu tentar, né, entender melhor".
É, isso. É. Então me explica, né. Hum, seja o mo momento dela, né. Uhum. Aham. Quer uma conversa, né. Não, verdade. Faz todo sentido. É porque é uma coisa simples, né, mas a gente peca é no simples, né, essa é a grande verdade. A gente tropeça, não é numa montanha, né, a gente tropeça numa pedrinha. Então, realmente, assim, esse é o caminho, eh, melhor, né, porque às vezes se trata mais da pessoa do que m mim mesma, né. Eh, e às vezes eu tô ali
Exato. Exatamente. Uhum. Mas a pessoa tá no momento ali, te soltou aquilo e nem tem nada a ver com você, é isso eu quero dizer, né. <laughs> Hum.
É, pois é, exatamente isso. E, e aí eu fico ali criando cenários, né, criando tretas na minha mente, né, e e pronto. E e, n às vezes, não é nem isso, foi um mau mau dia da pessoa, a pessoa teve uma visão até uma visão real dela e tá tudo certo, né. Eh, mas eu acho
Nem é. É. Mas aí é que tá, é é, o universo da pessoa e o seu, né. Porque é aquela velha história assim, quem está calçando seus sapatos é você, né, você que sabe da sua história, do seu momento, das suas dificuldades, de repente, os seus motivos para aquilo não ter acontecido ou ter acontecido daquela forma. Porque dá muito trabalho, é é um exer é um exercício muito desgastante também se explicar, né, para as pessoas. Então, de repente e e às vezes, inútil esse exercício, dependendo da pessoa também, vai ser inútil. Mas, eh, você tá vivendo a sua vida, é você que sabe a sua realidade, e você tem que confiar mais em você, é esse é o é o que eu diria pra você como um conselho assim. É deixar um pouquinho de lado esse essa opinião alheia e olhar pra dentro de si, sabe. Porque só você se conhece e conhece a sua história, né.
Uhum. Uhum. Uhum. É, é. Uhum. É. É, não, isso isso realmente eu acho que se não partir de de dentro pra fora, né, eu vou estar sempre esperando que as pessoas me validem, né, e a gente viver, é é refém de validação externa isso é muito perigoso. Faz todo sentido então, assim, poxa muito obrigada por me ouvir, né, por me direcionar, me fazer refletir. Eu acho que eu tô um pouco mais leve, e eu acho que eu posso ter essas conversas, né, mais honestas, mais abertas, e e eu acho que pode fazer muito sentido pra mim. Muito obrigada, tá.
Uhum. Exato. Uhum. Uhum. Não, imagina, eu só quero ressaltar que foi muito importante você falar da validação, porque é justamente sobre isso, né, é muito além de você, é sobre a validação com os outros e até que ponto vale a pena porque, olha, na maioria das vezes nem vale a pena esse esforço. Então eu fico muito feliz pela nossa conversa, eu agradeço a sua confiança em me contar o que aconteceu com você, eu espero de fato que você consiga aí começar aquele exercicinho dia após dia para chegar num resultado legal pra você, que você se cobre menos, tá bom? Até mais. <chuckles>
Uhum. <laughs> Tá bem. Até mais. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.
Uhum. Tchau, tchau.